Ja. War halt kein Sport, aber, äh, es war ja.
Aber das war auf Ja. Aber das war auch 'ne ganz, ganz wichtige und super essenzielle Morgenroutine für mich, auf die ich absolut nicht verzichten wollte, ohne die 'n Tag gar nicht beginnen konnte. Das war eine Katastrophe, wenn ich die nicht hatte und zwar
Ja. Mhm. <chuckles>
Nein, wirklich, also es war Wahnsinn. Und zwar habe ich da meistens draußen an der frischen Luft, egal wie das Wetter war also wenn's schlecht war also außer es hat geregnet, aber selbst da habe ich mich dann unter 'nem Son Regenschutz oder so an der frischen Luft dann notfalls halt dick eingepackt mit einem Espresso und einer Zigarette. 1 Zigarette und 1 Espresso, das war und das war meine Zeit vielleicht noch 'ne 2., 2 Zigaretten sogar und gemütlich also ich habe mir ich hatte da oder ich habe die noch, aber die benutze ich jetzt nicht mehr hatte da 'ne Siebträgermaschine und habe mir dann mit mit f äh, hm, hm, 'ner auch 'ner Mühle und habe da von 'nem von 'ner Rösterei mir den Kaffee geholt. Also, so so also es war diesen Kaffee genießen, der unglaublich lecker war.
Okay. Hm. Ja. Ja. Ja. Aha. Ja. Mhm. Mhm. Aha. Ja.
Und dazu
Und dann ganz still so mit der Natur langsam aufwachen.
Genau still und die d und und die Zigarette genießen. Also, das war früher da hatte ich auch so 'ne Me-Time, also auch 'ne und es war 'ne Morgenroutine, auch in dieser in dem Dunkeln, in diesem ganz, ganz früh. Das ist was, was ich liebe. Das ist auch 'n ganz wichtiges Element meiner Morgenroutine.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, prima, ne? Äh, ich vielleicht machen es viele s Leute so. Ich habe auch meine Me-Time, aber im Moment sieht das anders aus, denn ich kann nicht aufstehen und Sport machen. Das das konnte ich noch nie. Aber ich denke, jeder braucht so
Genau. Ja, ja. Gut, aber gut. Kann ich nur also kann ich nur empfehlen. Also, ähm, ich habe das Rauchen vor langer Zeit also, ne, gar nicht so lang, vor so 10 Jahren aufgehört und und hatte dann eben nix mehr danach in der Form. Gut, den Kaffee habe ich noch getrunken, aber er war nicht mehr ich habe das nicht mehr so genossen wie dieses dieses Me-Time gab's da nicht und das habe ich jetzt in den letzten Jahren ersetzt durch diesen Sport tatsächlich. Also 'ne sehr positive Entwicklung, wenn man's genauer nimmt, ne?
Ja. Hm. Mhm. Mhm. Ja. Aha. Ja, prima. Gut. Ja, doch, auf jeden Fall, ne?
Genau, und dann
Und was machst du denn, nachdem du mit dem ne m m m m mit deinem Sport und deiner Me-Time, äh, fertig bist? Stehen dann die Kinder auf?
Genau. Genau, das ist ja ne, zu noch nicht ganz. Also, ich mache so, je nachdem, wie wie wie wie gut ich aus'm Bett gekommen bin und wie schnell ich tatsächlich auf dem Crosstrainer war, je so bis bis maximal 1 Stunde, also, spätestens um 6:00 muss das Thema durch sein. Dann springe ich in die Dusche, dusche mich. Das ist mir auch ganz wichtig, weil
Noch nicht? Mhm. Ja. Mhm.
Also gar nicht mal aus hygienischen Gründen natürlich nach'm Sport ist es das auch, aber tatsächlich so 'ne Dusche am Morgen, ich fühle mich danach sehr vital.
Ja. Ja. Sicher.